Me gustaría comentarte que estos últimos meses realmente bueno, vaya, yo soy una persona muy positiva, muy en ese caso, muy alegre. Siento que, eh, a veces de hecho, hasta las personas me dicen: "Erika" "pásame tu positivismo", ¿sabes? Dime. Y bueno, vaya, siento que me han dicho: "Ey, ¿sabes qué? Eh, dime dime cómo le haces", ¿sabes? Pero bueno, vaya en todo esto, en estos meses he pasado por situaciones muy pesadas y muy fuertes en mi día que siento que realmente, mm, lloro por todo. Honestamente, lloro por todo. Siento que no puedo controlar ese impulso porque realmente me pasa cualquier situación y empiezo como que a llorar. O sea, se me salen la las lágrimas uno por uno y siento que, pues, no es tan bueno porque a veces que estoy ar eh, rodeada de gente y, mm, bueno, vaya, eh, no es tan adecuado, ¿sabes? Porque realmente a lo mejor puede ser una cosa muy mínima y no sé, estoy muy sensible. No sé si a lo mejor puede ser que sea algo, pues, de mis hormonas o demasiado estrés, demasiado cansancio por todo también, todo lo que he estado viviendo en todo este tiempo, ¿sabes?
Okey. Okey. Okey okey. Bueno, gracias. Primero que nada por contarme esta esta situación. Y, pues, me gustaría realizarte algunas preguntas de seguimiento, ¿no?, para poder entender un poquito más esta, pues, sí, este problema, esta situación. Em, esto que comentas tú, o sea, ¿qué cuáles son estas situaciones que suelen provocar esas reacciones? Es más algo como, por ejemplo, con la pareja, algo relacionado a lo familiar, a lo laboral, ¿en qué situaciones pueden suelen suelen causar estas reacciones? Cuéntame.
Claro. La verdad es que en sí, en casi todo, honestamente, cuando yo me siento como indefensa, o, en este caso, como confusa de, pues, sí, de insegura, más que nada, confusa de, en este caso, de las personas con las que yo me rodeo, ¿sabes? Por ejemplo, apenas me pasó una situación en la cual, pues, eh, me tocó conocer nuevas personas dentro del área de mi trabajo, porque, pues, eh, apenas entraron y demás. Y, pues, me tocó darles como una explicación breve de todo lo que iban a hacer, y de y, pues, sí, sus áreas adecuadas. Y, realmente, sin significado alguno, realmente, me empezó a dar un sentimiento muy fuerte, y yo creo que se debe también de que me sentí como insegura que no me vaya a equivocar o que me sentí como, no sé, a lo mejor, me vino un recuerdo. Y sí, no sé, me empecé a a sentir muy pesada, muy fuerte en mi sentir, porque no lo pude controlar. Realmente, dije: "Aguántenme un momento", y me fui al baño y empecé a llorar. No sé, si sea depresión. Me han dicho ve ve a checarte, em, realmente, vaya, no sé cómo controlarlo.
Okey. Okey, mm. Okey, okey. Eh, gracias por por contármelo. Mira, am, aquí, por lo que me cuentas, o sea, siento que por ahí hay una situación de ansiedad, un ataque de ansiedad por ahí. Que siento que está relacionado, porque, a ver, esto esto que sientes con no quiero decir cualquier cosa, pero con con con con cual cualquier situación, ¿no?, que se te presente, que te pasa, este, me parece que está relacionado la situación conforme la situación va pasando, te detona algo. Eh, pienso yo, me hace creer que, quizá, haya por ahí un algún tema de tu pasado que no está cerrado al 100%, ¿no? Y que y que, de repente, vienen estos triggers, ¿verdad? Vienen estos detonantes que te hacen que te hacen, este, em, pues, empezar a a revivir, ¿no?, todo ese momento. Basado en esto que te digo, ¿consideras que por ahí puede ir la cosa, alguna vez, este, em, estos eventos que pasan, que te ponen así un poquito melancólica, triste, desesperada, ansiosa, ¿has has has alguna vez has has has, este, mm, determinado que está relacionado con algo de tu pasado, algo que no pudiste cerrar? ¿Te despierta alguna alguna vivencia del pasado?
Claro. Guau. Claro. Honestamente, em, pues, bueno, si lo vemos así, sí tuve un pasado un poquito como, pues, complicado. Pero realmente yo siento que todo esto se debe a que he estado como cargando, puede ser, con esos meses, con muchos conflictos, eh, tanto familiares, tanto personales. Realmente siento que no me siento tan segura de mi persona, tanto físicamente tanto, pues, con mi realidad. Y, mm, siento que, bueno, hablando del pasado de a tu pregunta, eh, realmente yo fui una persona, como te dije, eh, muy positiva, que nunca se quejaba, realmente, em, pues, nunca le mencionaba los problemas a mis papás, a mis familiares, porque era como de que: "Bueno, ella nunca se enoja, ella nunca, eh, llora, ella es la que resuelve, ella es la sabelotodo, ella es la inteligente", ¿sabes? Y como que me tomé, a lo mejor, ese papel de que, pues, yo era la que resolvía, la que ayudaba a mis hermanos, la inteligente, la que nunca se equivocaba. Y bueno, vaya, nunca yo me atreví a como que a llorar, yo creo que enfrente de ellos, y, a lo mejor, yo siento que se debe a todo eso de que como realmente nunca me desahogaba y lloraba con ellos, o, realmente con más bien con nadie. Siento que, mm, ahora que, de hecho, desde hace como unos meses que empecé como a a llorar, realmente a a sacarlo todo, ya no puedo parar. Realmente lloro por todo, como te mencioné, y bueno, vaya, siento que se deba a todo esto.
Okey, okey. Mira, pues, aquí, evidentemente, hay un hay un hay un trasfondo, ¿no?, en en la situación en las situaciones que que tú ves y que se te detona, ¿no?, este llanto, esta esta ansiedad. Aquí, me gustaría hacer una pequeña pausa para poderte dar un un breve consejo, me gustaría yo te sugeriría que que que que primero que nada, le pongas nombre a estas emociones que tienes, ¿no? O sea, eh, ¿cómo lo vamos a lograr?, eh, a lo mejor, escribiendo en un pedazo de papel, cuando tú sientas en o en alguna otra situación sientas que, mm, e e este episodio de ansiedad, trata en un pedazo de papel, de escribirlo, ¿no? Escribirlo, documentarlo, esto con con con todo el objetivo de que puedas canalizarlo, es decir, que le podamos nosotros poner un nombre a esta emoción que tienes, ¿no? A esta emoción le ponemos un nombre: "A ver esto, a ver, me está pasando, pero, ¿por qué?". Entonces, empezar, como que da darte un tiempo a ti, no en ese momento, pero porque porque pasa el día y la vida continúa, ¿no?, el mundo sigue girando. Pero ya en un momento que tengas tú, en casa, libre, revisa estos apuntes y trata de canalizarlo, decir: "A ver, ¿por qué sentí esto? A ver ¿Qué pasó?". Darte un tiempo para hacer retros eh, eh, retrospección en ti, ¿verdad? Ir en retrospectiva y ver con qué se está alineando, o qué está detonándolo, qué situación de tu pasado lo está detonando, ¿no? Porque, al final de cuentas, las cosas que a nosotros nos pasan en un en un presente, es un reflejo de lo que no pudimos cerrar en un pasado, ¿sabes? Entonces, esto no viene no es algo nuevo, sino que ya se venía ahí cocinando, horneando, hasta que encontrara un detonante, un trigger que te hiciera sacarlo ahora, ¿no? Entonces, es importante que hagas esta lista y que para que puedas tú, primero que nada, ponerle nombre a esas emociones y canalizarlas, ese va a ser el primer paso. Segundo, si tú ves que eso te puede ayudar como para saber de dónde viene, perfecto, si no, eh también yo te recomendaría que busques una una una opción, ¿no?, eh, médica, me refiero a lo mejor a alguna terapeuta, eh, una profesional de la salud, una terapeuta, una psicóloga. Incluso, eh, si el problema va más allá, a lo mejor, la psicóloga te puede canalizar con una con una psiquiatra, ¿no? En la que te pueda, por ahí ayudar, para no tener lo que son estas crisis. Es importante que sepas que que eres muy importante tú, importante que sepa que eres que que sepas tú que que eres una gran mujer, importante que tú te abraces a ti misma, que tú que tú sepas de lo que eres capaz, sin fijarte en tu físico, sin fijarte en de estas inseguridades que, todos las tenemos, todos, créeme que todos. Pero me parece que pudieses por ahí comenzar, ¿verdad? Primero que nada, aceptarte, si es que el problema viene de por ahí, aceptarte, eh, como eres, tal cual y saber tus tu ¿cuáles son tus fortalezas ante todas las demás personas, no? Porque, de seguro has de tener miles. Entonces, otra otra cosa, por último, que me gustaría aconsejarte, sería, date un tiempo, date un tiempo de sufrirlo, está bien que lo sufras, está bien sentirse así, está bien llorar, no lo veas como algo mal, pero date un tiempo. Establécete un ho no a lo mejor que te digas un horario toda la vida, ¿no?, Pero que te esta establece un tiempo en el que tú puedas afrontar esos traumas, esos pensamientos nega Tómalo, 10 minutos, 15, súfrelos, de verdad, abraza esos miedos. Pero después de ese tiempo, a ver, se acabó, bye, bye, arregladita y vámonos a darle al día.
Okey. Okey. Claro. Guau. Claro. Okey. Muchas gracias. Guau. <chuckles> Claro. Okey. <chuckles> Claro. Guau.
Pero que tú tengas ese tiempo establecido donde vas a sacar todo ese coraje, todo ese miedo, toda esa inseguridad y ahí me lo dejas, ¿sabes?, ahí lo dejas. Te vas haces tu día. Verás que te va a funcionar, verás que te va a funcionar.
Em Claro. Guau. Bueno, realmente me hiciste reis me hiciste pensar bastante en todo esto. Realmente siento que mi panorama ha, como que ha cambiado, en este caso sí, ahorita, ahorita siento que me tengo bastantes sentimientos encontrados. No te voy a mentir. Siento que realmente, pues, me ha ayudado mucho que me acabas de decir que se vale sentir, se vale llorar y no es no no estoy mal por ser una persona que siente actualmente ahorita que, pues, sí que sienta, pues, en ese caso tristeza y abrazar esos sentimientos un ratito y, pues, bueno, seguir con mi día con día. En verdad muchísimas gracias, te agradezco bastante. Me ayudó muchísimo hablar contigo, desahogarme un poquito de todo esto que llevo cargando y, pues, sé que he sido fuerte, pero siempre, pues, voy a ser, pues, a serlo así todavía y a seguir adelante. En verdad te agradezco bastante. Voy a seguir estos tips y consejos, eh, voy a anotar todo, cada sentimiento que tengo, lo voy a canalizar, eh, voy a ver el trasfondo del porqué y, pues, bueno, vaya, muchísimas gracias.
No, hombre, no tienes nada que agradecer. Ve ve ve por la vida así, saber que que eres inteligente, que eres fuerte y siempre lo vas a ser. Entonces, nada que agradecer, échale muchas ganas y después me cuentas ¿sale?, como te fue.